Olha, na verdade, é um problema pra mim, porque eu sou muito de empre Acho que, olha, depois da pandemia, eu acho que o conforto ficou ainda mais <chuckles> a a coisa mais importante. Eu não sei o que aconteceu, sabe, antes da pandemia, eu tinha sapato de salto, eu tinha até sapatilha, eu tinha sapatos. Hoje, eu tenho tênis, e acho que a única coisa que eu consigo pôr no pé, é tênis. <laughs> Assim
Hum. <laughs> Sei. <laughs> Não aceita mais nada, né? <giggles>
Caramba, é muito ruim você ter que pôr um eu não entendo mui bom, eu nunca eu tinha sapatos, mas, assim, eu usava, também, já com parcimônia, não sou alguém que vai que algumas mulheres fazem, que eu acho, assim, uma das coisas mais absurdas, é alguém andar de ônibus de salto, em São Paulo, no Brasil. Puxa, porque você caminha naquelas calçada tudo quebrada e, às vezes, eu olhava e via uma mulher de salto, eu sempre pensava: "A senhora está de parabéns pelo esforço, porque ninguém merece calor, chuvas, salto alto". Ah, não. Hum.
Uhum. Pois, pois. <laughs> Merece o respeito, pois. É, e aquele che aquele monte de solo irregular, cara, eu acho que aquilo é
É, exatamente, não é Nova Iorque, né, e mesmo em Nova Iorque, eu acho o ó, éh, não andaria, na Europa, numa vila. Salto alto, pra mim, é quando se eu for num restaurante que tem um valet na frente, né, o cara que pega o seu carro, eu vou parar, eu vou descer, eu vou sentar numa mesa, não vou ficar em pé, e aí, depois, eu vou levantar de novo, e vou entrar no carro, e vou tirar o salto, e vou dirigir, que eu não dirijo de salto, então
Pois é. <laughs> Uhum. Sei. Aham. <laughs> Pois, <laughs> é simplesmente pelo <giggles> Sim, parece muito o que que você está descrevendo, por aquelas cenas tradicionais dos filmes, né, aquele jantar chique e tudo mais. Pois, aí pede um pouco o o salto mesmo. Mas, então, foi depois da pandemia, assim, que você começou a pesar muito o conforto. E foi só na questão da das roupas, assim? Ou teve mais alguma coisa que você começou a pesar praticidade, hã hã, não sei, a parte estética.
Isso pra mim é o uso do salto. <laughs> É. É, porque i Também. É.